C'est difficile de prendre une invention, heu, historique, heu, parce qu'au final, tout est lié et après tu tu sais que si tu remontes au tout début, tu peux dire, le feu. <chuckles> La la la découverte du feu. Tu vois parce que le feu, c'est pareil, c'est c'est le début, c'est des échelons en fin de compte comme ça, à chaque fois, tu vois?
Oh oui. Justement mais si on parle un peu, heu, de l'histoire moderne, on on on va dire l'électricité. Pourquoi parce que je pense, heu heu, je pense que sans avoir, heu, l'électricité on peut pas avoir, heu heu, tout ce qui est autour de nous, heu, actuellement. Les les voitures électriques, heu, les, heu heu, aussi le le même, heu heu, les le le téléphone. On peut pas avoir de téléphone sans avoir d'électricité, on peut pas avoir aussi, heu, les ordinateurs, on peut pas avoir, heu, les différentes machines dans, heu, plusieurs secteurs, médical, industriel, heu, tout.
Mmh. Et tu sais qu'avant avant l'électricité, il y avait quand même des machines à vapeur, il y avait quand même, heu il y avait quand même des choses, hein. Il y avait, heu i les gens se débrouillaient autrement. Il y avait, heu, tu sais les hem, par exemple la lumière, bah, c'était du c'était du gaz, heu ouais.
Ou oui je suis tout à fait d'accord, heu, là je suis en train de de de comprendre que, heu heu, ce que tu es en train de, heu de dire par à par aussi les machines à vapeur. Parce que cette invention, heu, je sais pas si tu es en train de parler de ça, le moteur à vapeur qui a joué un rôle aussi très important dans dans le transport et les moyens de transport
Ouais. Ouais. Dans les transports, bah, oui. C'est ça.
si on parle, heu, des des trains, avant, heu, ça a commencé avec ça, si je me rappelle bien, heu, le moteur à vapeur, oui.
C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on a on a eu si tu veux quand même une période sans électricité où on arrivait à se débrouiller, heu, avec, hein. Heu, il y avait du gaz, heu, il y avait, heu alors c'est c'était fastidieux hein, c'est sûr que ça devait être ça devait prendre beaucoup plus de temps, heu, bah, pour tout en fin de compte, hein. Parce que c'est pareil la locomotive, hein
Là c'est c'est ouais là c'est une partie que j'ai manquée là, heu, dans dans l'histoire. Mais heu heu, tu as tu as tu as raison, heu, ouais le moteur à vapeur, il a il a influencé pas mal de de choses: les trains, les usines. Heu heu, et et je pense je pense que de là on a on a eu aussi, heu, le moteur à à combustion et et de là, on a pu avoir aussi d'autres trucs et on a pu aussi, heu heu, avoir d'autres inventions. Parce que personnellement si si je vais penser à tout ce qui est, heu, lié à ces inventions dans différents domaines, je pense à quelque chose qui me semble très important, je sais pas, heu, l'écriture.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Vas-y, dis! Ah oui, oui, ouais, les machines à écrire, ouais, ouais, ouais.
Hem, je je
Ou les, heu, impré la et les impressions, les imprimantes, heu, enfin les les grosses machines d'impression. Non tu penses pas ça?
je pense pas à ça, je pense pas à ça. Je p je pense à l'écriture elle même, comme comme étant une invention.